حلو اوي، طب أنتِ فكرتِ في أي حلول؟ يعني في حلول مثلًا فكرتِ فيها، سواء نجحت أو ما نجحتش، إن أنتِ مثلًا.
لأ، بس عارف، بييجي لي أحيانًا كده حالات من اليأس يعني اللي هو يعني هو أنتِ بتعملي كل ده ليه يعني، على إيه بقى، عارف وخصوصًا لمَّا باحس إن في مواجهة من الأولاد، يعني طيِّب ما أنا هاعمل إيه يعني أنتِ بالفلوس أنا دلوقتي محتاج كذا ومحتاج كذا، أنا أصحابي جابوا كذا، أنا مش عارف إيه، فدايمًا أنت عارف الاحتياجات ما بتخلصش، يعني مهما أنا آآ، يعني حطيتهم في يعني أنت مثلًا عندك چاكيت، ليه تجيب جاكيتين، آآ عندك شوز، ليه لونين يعني كده فاهمني؟ ف لو فتحت بقى الموضوع زي ما تقول كده، هابقى فتحت الحبل على الغارب، ف باخاف إن أنا برضه غلطانة، إن أنا لأ، لازم آآ، اديهم كل حاجة يعني ومش مهم الواحد يحوِّش، يعني باخاف يحصل حاجة مثلًا لحد فيهم، واندم إن أنا ما ن ما متّعتهوش يعني.
ياه! آه. أكيد، طبعًا. فاهمِك. آه، فبتحاولي تحكُميه. آه. بعد الشر، آه، طب خلّيني أقول لِك إن أنتِ هنا يعني يعني ممكن تفكَّري إن أنتِ تقسِّمي الهدف بتاعِك لمبالغ صغيّرة، يعني مثلًا بدل ما تبصّي إن أنتِ محوِّشة في صندوق طوارئ كبير، أنتِ مش عارفة الهدف اللي أنتِ هتحوشيه كام، اعرفي الرقم الشهري اللي ممكن يعني، أنتِ مطلوب منِّك إن أنتِ مثلًا تحطيه في الصندوق ده، يعني مثلًا لو أنتِ عايزة تحوشي مثلًا 300000 في 3 سنين مثلًا، اللي هم هيبقوا حوالي مثلًا 36 شهر، يبقى محتاجة مثلًا 8300 جنيه تقريبًا، كل شهر، فده مثلًا ده مبلغ خلاص أنتِ محتاجة توفريه كل شهر وتحطيه في الصندوق ده، هيبقى حاجة ثابتة بقى، مش يعني مش مثلًا معاكِ 1000 تحطيها، معاكيش مش هتحطيها، لأ، اعملي مبلغ ثابت تحطيه معاكِ يبقى هو ده بقى لمدة مثلًا 3 سنين هتحطي المبلغ ده، آه ده بقى مع إن آه، قولي لي، قولي لي، قولي لي.
آه، فهمت قصدك. آه، آه ي جميل، امم، يعني أنت آه يعني أنت قصدك إني يعني يعني حتى لو أنا مثلًا آآ، هاقدر إن أنا اتدخر مثلًا آآ، مثلًا 10000 هم 8000 اللي أنا هاتدخرهم، وال1500 دول للرفاهيات، صح كده؟